おお、あ、なんかあれですか、ピザトーストみたいなの実際作って冷凍しておいて、あとはこう、チン 解凍して食べれるってやつですか？みたいな。あ、ええ、確かにそれだったら、子供も喜びそうですよね。朝ごはん。うん。
ああ。うんうん。 ああ、ほんとにそうですそうです。 そうなんですよ。あとはまあ、その、夕飯のに残ったこう、白いご飯白米だったりも、おにぎり、混ぜご飯とかにして、おにぎりにして、冷凍しておいてとか、そういうので、もう朝ごはんはこう、出来るだけ火は使いたくないので、こう、レンジとか、トースターに頼って、まあ、こう自分の手が開けれる状態、目を離しても大丈夫なので、そういう状態にはしてますね。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うーん。 うん、うん。うーん。 なるほど。うん。それめっちゃ大事ですねえ。やだんていう風になりますよね。だから、もう前もって作って、仕込んでおくっていうのが一番大事ですね。
うん。<laughs> ほんとに うん、うん。 うん、ほんとに思いますね。やっぱりこう、火を使ってると、どうしても手も離せない、目も離せない、だけど起こさないといけないとか、こうタスクが増えていくじゃないすか。やらないといけないタスクが、どんどんどんどん増えていっちゃうイメージだったので、やっぱりこう、事前にこう、ストックとかしておくだけで、自分はこう、色々他にも出来る事が増える。掃除機かける時間ができたりとか
うーん、うん。 うーん。うん。 うん。 うううん。 うーん。 うん。うん。 うんほど、うん。
うんうん、なので、やっぱり、そういうストックは大事だなって思いますね。
そうですよね。よく、なんかミールプレップとかって聞きますもんね。もう、あの、いっしゅうかん分の、もう食事全部作って冷凍する人とかもね、結構出てるから、そっか、それ凄く大切ですね。特にお子さんが小さて、まだ手が掛かる時、特にですよね。
ううん、うーん。 ああ、そうですよね。 うんうんうんうん。うん。 うん。 いや、ほんとにそうだと思います。なので、まあ、あとはもう、ほんとに簡単にシリアルとか、もうもう常備しておいて、ああ、もう冷凍もなかったみたいな日は、もうシリアルに牛乳入れて、ごめん、今日これでとか
うん、ううん。 うんうんうん。 うーん。 うん。 うん。うんうんうん。いや、もう、いうん、そうですね。うん。
もう、そいとって感じで、渡したりとかはしますね。
うーん、そうですよね。お母さんも親だって大変だから、やっぱね、借りれる手があれば借りるし、楽になるものがあれば楽にして、ね、だふね、出来るだけストレス溜め込まないように出来た方が良いですもんね、たまには。
うーん。 うーん。うふ、うん。 うーん。 うーん、ほんとに、たまにはこう、手を抜ける時間が絶対必要だと思うので、もうほんとに、そういうあるものを頼るっていうのも、頼ることも大事だなと思いますね。こう、栄養面とかも気になるだろうけど、そういう風には思いますね。
うんうん。 うーん。 うんうん。 なるほど。うん。うん。うん。たまには、ね、そういうの食べて。そっかそっか、そう言う気持ちでやると良いですね。時短アイテムだったり、便利アイテム使って。どうもありがとうございました。
うーん。 うん。 うーん。 はい。ありがとうございました。

ああ、そうですね。基本的には、やっぱり、こう、朝こう、すごい怒って、こう「早く起きて！」みたいな感じで、おこ怒るというか、まあ、こう、声を荒げてでも、よ <chuckles> 起こすので、せめて、こう、お見送りする時には笑顔で「いってらっしゃい」って元気にゆえるようにという意識は、常にしていたりとか、まあ、あとは、そうですね、なんだろうな、こう、起こすな洗濯物を干す時間があるじゃないですか。その時に、こう、なんか、まだ、子どもたちもそんなに起きなんだろ、起きてこないので、こう、ちょっと、音楽聴いて、こう、洗濯物干しながら、こう、ちょっと自分の朝の気分を上げつつ
うん。 うん。はい。 うんうん。うーん。 うーん。うん。 うーん。 うん。 はいはい。 うん。 うんうん。 うん。 うーん。
なんか、スタートラインを、ちょっと高めにしておくというか、自分の気分を、最初に、こう、ちょっと持ち上げておいてっていう感じには
ああ。うんうん。 うんうん。あ、すごい。自分の機嫌をまず取っておくってことですね。朝の段階。わあ、素晴らしい。そっか、そうすると、ちょっとやそっとのことじゃ、こう、怒らなくなるっていう感じですかね。メモっとかなきゃ、私、将来のために。<giggles> そっか。うーん。うーん。
うん。うーん。 あ、そうですね。うんうん。 うんうん。 そうですね。うん、本当に。 <laughs> いやいや。うーん、そうですね、やっぱり、自分の気持ちが、やっぱり、こう、落ち着いてないとどうしても、まあ、時間もそうですけど、やっぱり、こう、余裕がなんでもないと、こう、人間ていうのはこう焦って、テンパってとか、こう、いろいろすると思うので、ま、できるだけ、自分の心が穏やかなまま保てるように、こう、自分の機嫌は自分で取りつつ、でもうん。うんうん、子供が
うーん。 うーん。 うーん。 うんうん。 そうですよね。うんうん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。うん。なんか、テレビとかで見たりすると、こう、パートナー同士で、こう、いろいろ役割分担しているのとか見たんですけど、例えば、お母さんが、あの、お食事作って、朝食の準備とかいろいろしている間に、お着替えを、あの、パートナーの方だったり、旦那さんがやったりとかされてるんですけど、そういう役割分担とかもされてるんですか、家族の中で？
ああ。 うん。うん。 うん。 ああ、そうですね。ま、基本うちの旦那さんは、あの、朝がすごい早いので。
ああ、うんうんうん。
うん、朝に関しては、ちょっと、そういう役割分担とかは、まあ、できない、物理的に、ひいない状態なので、できないんですけど、でも、別にその、お休みの日とかだったりは、やっぱり、こう、分担できるように、本当に子供たちに声もかけてくれるし、それこそ、逆に、こう、朝ごはん作ってくれたりとか。
うーん。 うーん。 うーん。うんうん。 うーん。 うーん。 うんうん。あ、嬉しいですよね、それ。助かる。うん。めっちゃ助かる。
うん。うん。そうです。うーん。<laughs> そうなんですよ。なので、お休みの日は、積極的に、こう、動いてくれるので、もう、その日は存分に「お任せします」っていった感じで、こちらはリラックスできるっていう日はありますね。
うん。 うーん。 うんうん。うーん。

うん。
で、ま、その子をいえっと、見送ったら、次、真ん中の子、幼稚園があるので、起こして、で、いちばんしたの子は、えっと、まだ1歳、ちっちゃいので、お自宅保育になるので、ま、それでもお見送りには一緒に行かな連れて行かないといけないので、そこでうんうん、2人とも起こして、朝ごはん食べさせてみたいな感じになりますね。
うん。 うんうん。 うーんうんうん。 うん。 うん、そうですよね、うん。 うんうんうん。そっか、じゃ、その時点でもう8時ぐらいですよね、お子さん起こして。つ次のね、あのふたりめと3人目、わあ、めちゃめちゃ忙しいですね。その、朝起きてからノンストップですね。ご自身がなんか食べたり、コーヒー飲む暇ってあります？その間に。
ああ、そうですね。うん。 <laughs> そうですね、怒涛ですね。うんうん。 あ、もう、そうですね。き基本的にはもう立ちながら、歩きながらになってしまうんですけど、もうでも本当にこう、えっと、子供たちの朝ごはんを作りながら、こう、つまみながらみたいな感じにはなりますね。
うん。<chuckles> うんうん。 うん。 うん。 そっか。なんかね、今、お話聞いてるだけだとめちゃめちゃね、段取りよく、もうお起きる前にすべてを自分のことは済ませておいて、洗濯まで回して、ご飯も作りながら、ここの7時に起きてこれるようにあの、ね、いちばんうえのお子さんをうご動かすあの、起こせるように動いてるっておっしゃってたんですけど、それってやっぱり失敗した朝の何かエピソードとか、そういうのがあったからそうなったんですか？今のこう体制が <chuckles> うんうん。
うんうん。 <chuckles> うんうん。 うん。 はい。 し あ、本当に。<giggles> いや、本当にそうで、なんか私も自身も、結構こう朝が弱くて、なかなかこう、起きれないので、まず自分がこうこの定時、決まった時間に起きれる、っていうルーティーンを作るのにすごく時間がかかったというか
うん。 うん。 うん。 うん。 うーんうーん。
やっぱりしょうが幼稚園までだったら、やっぱり登園時間が、9時の9時とかなので、そこまで早くないので、こう、自分もこう、あんまりこう、急がずに起きてたんですけど、小学生に上がってからは本当にこう、時間が1時間以上こう、早まるので、自分の時間も、いちじかん早まるっていうことなので、まずそこのルーティーンを、作り上げていくのにすごい時間がかかったし、その、1番上の子が起きないっていうことも
うん。 うん。 うん。 ええええ。 うん。 もう一体ですね。うんうんうん。 うん。 うん。 うん。